Chính xác luôn đó. Thì bạn có nhất quán trong cái chia sẻ của bạn hay không? Hay là bạn nói mỗi mỗi nơi một kiểu và nó mâu thuẫn giá trị với nhau, thì đó là những cái điều mà người ta có thể nhìn ra được liền. Là bạn đang giả kh
<chuckles> Ừm. Ờ, công nhận nha. <laughs> Đúng đấy. Thế thì không biết đấy là đối với bạn nha, thì làm sao để mà có thể cân bằng giữa những cái nền tảng mạng xã hội khác nhau và thể hiện được cả cái tính cá nhân và cả cái tính chuyên nghiệp một cách mà nó vừa là chân thật với cả bản thân, mà vừa cũng có thể là, gọi là, có khả năng thu hút những cái nhà tuyển dụng á.
Ừm, mình, ờ, chỉ có một cái lời khuyên nhỏ thôi cho các bạn trẻ. Thì nếu đã chơi mạng xã hội, á, thì nên bảo vệ mình, bằng cách là đừng có đăng những cái quá riêng tư, quá cá nhân và quá thân mật lên trên mạng xã hội, vì nó có thể bằng cách nào đó ảnh hưởng đến bạn. Nó không không chỉ riêng cái nhà tuyển dụng đâu. Và mà có rất nhiều thứ trên mạng xã hội mình không thể kiểm soát được. Và khi bạn đã đăng lên, mà còn đăng ở chế độ công khai nữa thì khi đó ừm, ai cũng có thể xem được, ai cũng có thể thấy được và rất là nhiều những cái mối nguy hiểm ở trên mạng. Mà bây giờ, bạn biết là thời đại của công nghệ, thời đại của AI, và người ta có thể lấy những cái thông tin đó của bạn và x xào nấu nó thành cái gì mình không biết luôn, ờ, nên là, đó, để giữ cho mình một sự chuyên nghiệp thì ở đâu mình cũng nên xuất hiện, ờ, một cách, ưm, ừm, gọi là, không ờ, trang trang nhã đi. Nó không cần phải quá là trang trọng nhưng nó ô kê, nó thanh lịch, nó không có nhố nhăng quá, nó không có làm mất hình ảnh của bạn.
Ừm. Ờ, công nhận nha. Ừ. Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ờ, có ranh giới nhất định, đúng không? <laughs> Ừm. Ờ, công nhận nha, ừ, tức là nó cũng không phải là ừ, đấy nó không phải là chỉ kiểu có cái câu chuyện về việc là tìm việc làm hay là làm thế nào để cho nhà chuyển dụng người ta có hứng thú với bản thân mình, đúng không? Mà còn là cái câu chuyện là làm thế nào để xây dựng được một cái hình ảnh nó lành mạnh ở trên các cái mạng xã hội nữa, để đảm bảo được là cái hình ảnh cho chính bản thân, cái thương hiệu cho chính bản thân họ, đúng không bạn?
Chuẩn luôn nè. Đúng rồi.

Rõ ràng là ngày xưa á, người ta sẽ, a, quan tâm đến câu chuyện là, ờ, ừm, trong CV của bạn viết cái gì rồi hoặc là những cái trang chuyên nghiệp của bạn. Bạn sẽ có những cái kỹ năng gì họ bạn show ra, bạn bạn chỉ ra cho người ta thấy là bạn có hợp với cái công việc này không, hoặc là điểm mạnh của bạn là gì, điểm yếu của bạn là gì, những cái, a, dự án mà bạn đã làm. Nhưng mà bây giờ á, người ta sẽ không chỉ nhìn vào cái đó, tại vì á, biết sao hông? Cái đó ừm, có nhiều người, ờ, kiểu, ờ, rất là giỏi trong cái chuyện mà làm một cái hồ sơ xin việc đẹp đẽ, nhưng đúng, nhìn nhìn rất chuyên nghiệp, rất đẹp đẽ, nhưng họ không có sống đúng với những cái gì mà họ thể hiện ở đó. Và có những người phỏng vấn rất là hay, đậu liền luôn, vô nhà tuyển dụng cảm thấy: "Ô! Hay, tự tin quá ta, giỏi quá ta, làm được nhiều quá ta!" Nhưng mà đó chỉ là múa võ thôi. Ừ. Và sau đó thì b bản không làm được hoặc hoặc bản có một cái cách làm tương tác với người khác hoặc là cách giao tiếp nó không có được tích cực, thì đó cũng là những cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng. Nên là có những người người ta kỹ, những cái cái người mà sàng lọc, ừm, ứng viên á, người ta kỹ á, người ta sẽ sẽ s săn lùng luôn cả những cái trang cá nhân của cái người đó. Đặc biệt là Facebook là rất là dễ để săn lùng, để ra được cái trang Facebook cá nhân trừ khi cái người đó họ hứ họ khóa profile thì không không xem được thôi chứ còn nếu đã để profile thì người ta sẽ có thể xem được. Những thông tin
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, chính xác. <laughs> Ờ, nhìn nó đẹp, đúng không? Ừm. <laughs> À! Đúng rồi. <laughs> Ừm. <laughs> Bề nổi thôi, đúng không? Ừm. Ờ! Đúng rồi. Ờ! <laughs> Ừm. Ờ. Ờ, công nhận ha. <laughs> Ừm. Ồ. Ừm. Vậy thì bạn nghĩ là đối với cả những cái nhà tuyển dụng ấy, thì một cái ứng viên mà họ thể hiện ở trên những cái trang chuyên nghiệp, những cái trang liên quan đến tuyển dụng của họ là một kiểu, nhưng mà ở trong cái đời sống cá nhân của họ là một kiểu khác thì, à, nhà tuyển dụng họ có đánh giá cao những cái đứng viên như vậy không?